Расскажи о путешествии, которое тебя по-настоящему изменило.
Да, у меня было такое путешествие. Это была первая, э, за эм, заграничная поездка, э, в Западную Европу, и это было в 1994 году.
Так. Давненько.
Да, м, вот мне было тогда лет 30, 28 приблизительно.
А, в расцвете сил, эне энергии и желаний.
<chuckles> Да, и это была действительно, а, яркая поездка, потому что, конечно, э, в всё было новое, и просто даже начиная от, э, прохода через таможню, э, через международный аэропорт, это, м, всё всё, да, всё было новое, всё было возбуждающее такое прям. Да, и эта поездка была в э, в Италию.
Ага. Через Duty Free. Так, скажи, пожалуйста, а н ну, а, во-первых, это, получается, вообще твое, да, было 1 дальнее путешествие, тем более путешествие, э, за за пределы бывшего Советского Союза, да?
Ну, это было мое 1 путешествие в, скажем так, в настоящую заграницу, потому что тогда это было еще все-таки, э, это было что-то очень важное и стоящее. Да и щас, собственно. Да и да.
Ага. Ну да. И и ещё 2 вопрос. А а как в каком качестве кого ты поехал? Это была просто туристическая поездка? Или это была поездка по делам?
Эт <grunts> Да, это была туристическая поездка, но она была, э, не, э, н не организована турфирмой. Это было приглашение от, э, моих итальянских друзей.
А. Так. А откуда же? А, а, вот, да. Ага.
С которыми я познакомился в Москве. Пой поэтому, э, они мне сделали приглашение, но не только мне, у нас была маленькая группка друзей, и мы поехали, полетели в Милан. Это было лето девяносто четвертого.
Так. А почему, а почему это, так сказать, итальянцы вдруг так расщедрились и, а, пригласили целую группу, а, а, ру русских своих з знакомых, а, в гости?
Ну, э, просто это было связано с тем, что, м, а мы зн познакомились с, э, с итальянкой конкретно, которая это всё сделала. Она учила русский язык, э, профессионально и была, и жила в Москве, и, п и вот мы попали как-то, мы познакомились, и мы начали друг друга дружить, и и она вот решила организовать нам, э, туристическую дружескую поездку по Италии.
Так. А. Понятно. Ага. Это что-то было такое, сказать, э, филологически-лингвистическое какое-то знакомство, да?
Нет, абсолютно нет, это было просто чисто бытовое знакомство и, э, никак не связанное, э, с её профессией, то разве что только на русском языке мы общались.
Мгм. Ну, понятно, да, ясно. Так, и что? Ну, вот, вы, значит, прошли, э, э, таможню, э, и, м, попали в Милан, да?
И вот. Да, это было, я помню, это было воскресенье, э, и это был ранний рейс, то есть мы вы б уже ехали в автобусе из аэропорта, а, куда-то на вокзал, а, тра трансфер такой, и это было часов 11 утра, светило солнце, м, на улицах никого не было, потому что в Италии, ну, воскресенье- это, в общем, такой тихий очень день, скажем так, тем более, э, утром. И, конечно, меня очень поразило, э, эм. Меня поразило следующее. Из о из окна автобуса мы видели просто вот улицы и, э, ну вот обычные какие-то городские улицы. И я тогда подумал, э, м, как же это всё рав а, так же, как у нас. То есть всё то же самое, только почему-то написано на итальянском языке. Вот эти рекламы, какие-то, а, какие-то вот, э, вывески, в всё как-то, м, я думал, ну вот щас будет всё другое какое-то прям вообще.
Мгм. Так. Да. Так. Ага, ага. Что? Ну да. Мгм. Ясно. Н ну, а ну, а что могло быть другое? Это другие улицы, другой камень, другой асфальт?
Ну, может быть, да. Когда, э, ты ты выезжаешь из, э, Советского Союза, прости, э, это, знаешь, это просто очень
М, чего ты ожидал? Да ещё и Советского Союза в период, а, бывшего Советского Союза, да ещё и в период хаоса и разрухи, да.
Бывшего Советского Союза, конечно. Да, это было прям бы это, э. Я жду, что щас вот всё будет просто вот какое-то совсем другое. То есть, а тут оказалось, что, э, вот, э, визуально во многих, э, а когда но это еще надо сказать- Милан. Милан, всё-таки, он наименее итальянский город с точки зрения архитектуры, с точки зрения какой-то такой вот итальянщины, он такой более европейский город, и поэтому он мне показалось, что как странно, что всё как-то вроде по-человечески, ничего такого специально нового, но только вот что-то всё написано по-итальянски. Я тогда не говорил по-итальянски, говорил по-английски, но этого было достаточно, чтобы, э, вот это путешествие, э, вообще, значит, э, изменило мое отношение, э, к и и мой, наверно, жизненный, э, стиль.
М, как в раю, да? Мгм. Так. Ага, ага. Непорядок. Понятно. Но в том смысле, что вот ты упомянул о о 1, ну, п невероятно радужных, э, и таких, так сказать, м не то что шокирующих, но очень впечатляющих впечатлениях от прохождения, не знаю, так сказать, аэропорта там, а, Duty Free, э, которые там в тот момент еще существовали, э, и 1 впечатление. А потом ты садишься в автобус и из окна видишь город Милан. Ну, он, в общем-то, с скорее, такой же итальянский, как другие итальянские города. И твое впечатление резко меняется?
Да. Да. Э, оно, э, оно изменилось, э, да, оно изменилось не не резко, просто это, э, с само путешествие в целом, которое длилось, по-моему, 1,5 месяца, а, изменило моё отношение к собственной жизни, и, э, просто у меня это путешествие <clears throat> выработало новые жизненные приоритет приоритет приоритеты, Господи, что я говорю. Ну, потому что мне по по э, а, это была такая фантастическая поездка, это и так всё было новое, действительно, э, эв в Я ведь говорю, что мне показалось, что мне, э, всё знакомо, только вывески на на итальянском, но это был 1 впечатление, а, из автобуса, который ехал из аэропорта, а.
Ну, потому что ты видел, что всё, в общем, такое же, как везде. Мгм. Так. А почему? М, почему? Ага. Так. А, можно предположить, что поначалу тебе казалось, что всё это совершенно, а, чуждо, на настолько великолепно, что ты к этому как бы ко всему и не подходишь. А тут ты увидел, что мог бы, наверно, жить в этом городе, да?
Эм, ну, наверное, тогда как-то было такое, м, вдохновение, э, так, п п п просто было всё здорово: погода, м, компания. И, м, э, учитывая, что мы приехали в Милан в 11 часов утра, а в 8 часов вечера мы сидели уже в "Ла Скала", в театре "ала Скала"- это такой какой-то контраст дикий совершенно между, э, утром в Москве и "Ла Скала" вечером.
Мгм. Воскресенье, да. А, щедро, здорово. Ну да, ну да. Но в "Ла Скала" это довольно дорого, э, ваши хозяева не пожалели, так сказать.
Так это. Это довольно дорого, да, это довольно дорого, но там но он ведь и называется театр на лестнице, театр "Ла Скала", эм, э. Помимо того, что, э, он своеобразен, этот театр, там есть, э, специальная лестница, круговая такая или что-то такая, по которой, э, люди могут покупать деш очень дешевые билеты, но на самую галёрку, на самый верх. И и к тому же, э, очень много студентов, которые учатся в консерваториях, э, в Милане, они ходят, э, туда, наверх, и, э, с партитурами, и отслеживают правильность, э, исполнения той или иной классической оперы или классического произведения.
Мгм. Да. М. Ну да, есть таковой. Да. Да. Но у них вообще есть право бе бесплатного прохода, так что
Наверное, да. Но, э, главное, что они даже не смотрят спектакль, они сидят, э, з э, на таком полупериметре, эм, где, э, есть какой-то свет, и они просто слушают. А публика типа нас, э, зашла туда, за с это было тогда, эт это были еще итальянские лиры, это было стоило что-то 10 или 12 тысяч лир, ну, то есть, это 8 или 10 м долларов, вот, э, что-то такое.
Мгм. Так. Ага. Но у вас, о очевидно, с собой, м, были какие-то деньги небольшие, да?
Ну, конечно, мы же коне безусловно, а как же ехать без денег-то, за? Да, это бы это кане
Ну да, ну да. Ну, то есть это не за счёт принимающей стороны, а вы сами всё это оплатили?
Нет, нет, нет, принимающая сторона много чего сделала, но какие-то м, мы мы не сидели на шее, з скажем так.
Мгм, мгм. А идея посетить, а, "Ла Скала", побывать в "Ла Скала", это была ваша собственная идея? Или вам предложили ваши хозяева?
Нам предложили, а под э, п просто предложили пойти поп на самом деле это была попытка попасть в "Ла Скала", потому что таких, как мы, э, очень много было. Это имеется в виду таких, как мы, которые без билетов, э, хотят п по очень дешёвому бил билетику попасть на вот эту галер галёрку. Я помню, что мы нам приходилось записываться, э, в 6 часов вечера в где-то там около "Ла Скала", чтобы в 8 часов, а, после переклички мы вошли могли туда войти.
Мгм. М, ну да, это обычная история. Да. Мгм. Могли туда войти, да.
Э.
Но можно се представить, действительно, 94-й год, э, в э, в России, бывшей в Советском Союзе- времена хаоса, э, непонятной ситуации, бедности, э, ну, даже в какой-то мере мрака, да, и вдруг оказаться практически в сказке, да еще и в "Ла Скала".
Да. Конечно, да.
М, ты, кажется, запомнил все детали. Не только скока было времени, какой был день недели, но и какая была по погода.
Да. <laughs> Что бывает, в общем-то, со значинымы со значимыми событиями в жизни. Да-да-да.
Да, несомненно, конечно.
В в и продолжая тему, э, что, э, изменило, э, из ж п как бы п о путешествий, которое д меня по-настоящему изменило, я просто понял, что я хочу, эм, жить или, м максимально присутствовать вот в этой стране, э. И я понял, что, по крайней мере, у меня появились появилось четкое, эм, э, стремление и цель. Я понял, что, м, я буду зарабатывать деньги, чтобы тратить их, э, в м, конкретно в Италии, ну, или в просто на путешествия. И
Да. Мгм. М-да. Ага. Ну и, главное, ты понял, что это вообще-то возможно, что это не сказка, а действительно реально достижимая цель.
Безусловно. М-да. И как раз после возвращения я понял, что, ну, точно, вот в следующем году точно поеду, буду копить деньги, зарабатывать, но поеду. То есть, э, м, обязательно надо ехать, ездить куда-то вот, э, в заграницу и, э, познавать новые, эм. Всё. Новые
Мгм. М. Новые миры, да, и То есть не только в Италию, которая тебе, очевидно, сразу полюбилась окончательно, бесповоротно, но и вообще, так сказать, в Западную Европу, другие страны мира, да?
Тише. Да, ну, а д м помимо Италии, в ту же самую поездку у нам удалось съездить во Францию к тоже к друзьям, которые тоже, с которыми тоже мы были знакомы в Москве, э, и поэтому это была пр м поездка достаточно долгая, 1,5 месяца, э, и, конечно, э, голову снесло, скажем так.
Ага. Мгм. Ну да. Ну да, надо думать, да, такое время, такой перепад впечатлений, как называется, культурный шок, да?
Конечно. Безусловно, и культурный шок, и св и музеи, и, ну, я вообще из такой среды, эм, музыкально-богемной, скажем так, эм, в просто, да, я занимаюсь музыкой, театром и другими такими вещами, э, креативными, а, и, конечно, э, м, Италия, да и Франция- это просто то то самое место, где это в про по-настоящему расцветает и приветствуется, да.
Мгм. Да. Ну да. Живая история как бы перед глазами. Да.
Да, одной так Венеции чего стоило, уж я это отдельный разговор.
Мгм, в Венеции тоже удалось побывать? А в Венеции тоже удалось побы побывать, а в ту поездку?
Эт Да, это бы немеци не Венеция была на 3 день. Мы приехали туда на поезде. Э, это б конечная остановка, дальше поезд не идёт. Это да.
Ага. Ну, по вполне понятной причине. Да.
Да. И то, что я однозначно помню- это эффект машины времени, потому что когда ты приезжаешь на, э, поезде, э, на современный вокзал, это бетон, это вот, ну, такой типичный вокзал сегодняшнего дня, с одной стороны.
Полность Ага. Ну, это континентальная часть города, да.
Да, а с другой стороны, ты когда выходишь из этого вокзала, кажется, что ты а, тебя перенесло на 300 лет назад. Мне даже не верится. Вот я помню, я оглядывался, я не понимал, как так может быть: сзади 20 век, э, в впереди перед глазами 17. Это просто в действительности.
Мгм. Мгм. Но там же, между современным вокзалом и современной частью города, а, той материковой, а, еще, так сказать, а, море. Чтобы попасть в историческую часть, нужно
Да, ну да, ну нет, совершенно верно. Но вы говорите просто ам, ам, ам, Венеция Местра- это как бы такая современная ча б а район Венеции, а я а поезд идёт б э, именно туда, где уже начинается старый город. То есть поэтому, когда ты выходишь, ты там, и этот перешеек длинный, к по которому едут машины и поезда, и это вы совершенно верно сказали, это море, э, а, ну, последняя остановка была, э, реально Венеция, Венеция, никаких альтернатив.
Да. Ага, ясно. Теперь понятно. Мгм, мгм. Ну, понятно. Та самая Венеция, да? Со всех картинок и сказок.
Та самая, да, и проплы проплывают, э, гондольеры по каналу, и церковь стоит, э, вот прям перед глазами, и как-то это кажется, что это действительно перенос во в во времени, просто вот.
Мгм. Просто ожившая история, да.
Да. Вот такая у меня история.
Ну, можно можно понять, это всё можно понять. Это замечательный рассказ о, так сказать, а, перепаде перепаде впечатлений от, э, возможно, мрачного и и пессимистичного, а, на тот момент, а, в России, да, и, э, светлого, радостного в Италии. Да еще и для человека творческого, да. Конечно, это было невероятно важно, да. Спасибо, что поделился.
Да. Да, это. Да. Пожалуйста, а, до свидания.